อ้าว ก็ชายแท้ ผมก็ไม่เห็นรู้สึกว่ามันด้านลบเลย ถ้าคนเรียกว่าชายแท้
เห็นไหม นี่ก็มีความรู้สึกว่า การที่ percept perception เกี่ยวกับคำพูดอะไร หรือ หรือการ เขาเรียก อะไรเงี้ย ถ้าเราไม่ได้รู้ meaning มันน่ะ เราก็ไม่รู้สึกอะไร <laughs>
อ้อ เออ อ้าว <chuckles> ผมก็ไม่เห็นรู้สึกว่า ไอ้ชายแท้มันเป็นคำที่แบบ คำลบได้ด้วยเหรอ? ก็แค่บอกว่า เออ เป็นชายแท้ ไม่ได้เป็นเก้งเป็นกวาง เป็นอะไรอย่างงี้
<gasps> ชายแท้ สมัยเนี้ยเวลาแบบเรียกอะค่ะ มันจะมีชายแท้ ที่มันเป็นชายแท้แบบ <tsk> อ่า เขาเรียกว่าไรนะ เหมือนไอ้หนังเรื่อง Adolescence ล่าสุดอะ? เอ่อ
อ๋อ มันจะ อ๋อ ชายแท้มันคือจะมีความที่แบบ ยังไงอะ ซ ย ยังไง แบบ แบบว่าเซลล์สมองน้อย คิดน้อย อย่างงี้เหรอ? เลยบอกเนี่ยชายแท้
คิดว่ามันจะมีความแบบ ใช้ความเป็นชายมากลบคนอื่นน่ะค่ะ เป็น เป็น เวย์ นั้น มันแท้ มันร้อย มันเกินร้อย อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ มันมี เวย์ นั้นได้ด้วย มันมี เวย์ นี้ได้ด้วยเหรอ? โอ้โฮ คำด่าคน บางทีเราต้องคิดลึกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย? <laughs>
ใช่ เออ เออ เดี๋ยวเนี้ยมันเป็นเงี้ย แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ด่าแล้วด่าเลยอะค่ะ มันจะเป็นความแบบ เอ๊ะ อะไรประมาณเนี้ย ระดับหนึ่ง
เอ่อ แล้วจะเอ๊ะ อือ คือแค่คนญี่ปุ่นเขาก็อ้อมมาก ๆ แล้วนะ นี่ยังต้องมาตีความหมายคนไทยอีก เหรอ?
ใช่เลย ใช่ ๆ แต่ญี่ปุ่นอ้อมกว่าค่ะ ญี่ปุ่นอ้อมกว่า เรื่องนี้ยังไม่สามารถสู้ญี่ปุ่นได้
<chuckles> ญี่ปุ่น เออ จริง อ้อมเกิน มันอ้อมจนเราไม่มีทางเข้าใจ ถ้าเราไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่น
จริง แล้วด้วย คัลเชอร์ เขาแบบการพูดตรง หรืออะไรอย่างเงี้ย อาจจะแบบไม่ได้ เออ
อะไรนะ เอ๊ะ นี่ นี่เวลากี่โมงแล้วอะ? <giggles>
เออ อันนี้พูดตรงได้อยู่
<laughs> เออ ให้ทาย เออ ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลา <chuckles> กว่าจะพูดกันรู้เรื่อง อะไรอย่างเงี้ย คนญี่ปุ่นน่ะมันอ้อมกันเกิน
กว่าจะรู้เวลา เออ <chuckles> จริง ๆ แล้ว จริง ๆ ก็ วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ <giggles> มารับฟัง
เออ ครับผม <chuckles> ครับ เช่นกันครับ สวัสดีครับ <chuckles>
โดนวิจารณ์ <chuckles> สวัสดีค่ะ